Смотри, я столкнулась с такой ситуацией. М, мы не так давно переехали в новое жилье, арендовали. И вроде бы как бы дом большой, пространство есть, но у нас всё время происходят какие-то вот с семьей, эм, сложности, э, с местом. Знаешь, как, а, как будто бы у всех есть свое пространство, там, есть свои шкафы, а, есть какие-то места, кто любит где-то находиться. Но очень часто бывает такое, что я хочу уединиться где-то, да. Сесть чё что-то почитать, например, или с кем-то попереписываться, и меня начинают сразу, там, дергать, дергать, куда-то звать, что-то кому-то нужно найти, кто-то что-то потерял, или кому-то надо срочно обязательно сейчас вот именно здесь находиться в этой комнате почему-то, хотя есть другие комнаты. И меня это вот, знаешь, начинает как-то раздражать. И, м, еще такой момент, когда начинает как-то вещи перекладывать. Э, есть, э, зонирование, да, где мы там как-то всё разложили, и почему-то в мое пространстве начинаются, э, начинаются какие-то, э, склады вещей. Да, ну, можно сказать бардак, наверное, и так тоже. Я думаю, ну, места же достаточно уже, ну почему так происходит?
Так. Так, понимаю. Ну да, конечно. Бардак. Мгм. Мгм.
Я вот, э, не знаю, как вот с этим совладать, как вот на это не раздражаться, как вот своим домочадцам объяснить, что, ну, вот есть пространство у каждого своё, давайте как-то уважать друг друга. Что ты можешь подсказать в этой ситуации?
Так. Да, слушай, действительно, давай вместе разберемся. А может быть, какие-то варианты я тебе предложу, которые тебе понравятся. Знаешь, для начала хочу тебе сказать, что действительно понимаю тебя. Ам, вот этот момент, когда хочется уединиться и провести время просто наедине с собой: книга, будь то, не знаю, фильм или просто посидеть, хотя бы поскроллить ленту. Вот просто у меня есть эти полчаса. Я просто хочу отдохнуть. Это действительно очень некомфортно, когда начинают появляться другие люди, им постоянно что-то от тебя надо, постоянно какие-то вопросы. Но ты знаешь, я тут вот могу тебя поддержать в этом плане и напомнить тебе о том, что в семье, э, это норма всегда. И в семье мама- это самый важный человек, который знает всё: где что лежит. <chuckles> Поэтому я думаю, что ты сталкивалась с такой ситуацией и в меньшем доме, поменьше, да, в жилье. Ам, тут, к сожалению, вот этого не избежать вопросов, да: где что лежит, почему это переложилось. Ам, как бы здесь, ты знаешь, наверно
Ну да. Наверно, да. Это точно.
наверно, здесь надо подумать всё-таки про принятие того, что, ну, это твой статус, и ты та самая важная женщина в этой семье, которая отвечает, а, за то, что где лежит и кто что должен делать. Это, к скажем так, твой огромный плюс. Да.
То есть, получается, мне уже не сбежать с этой подводной лодки.
Всё верно. Да, ты правильно понимаешь. А скажи, пожалуйста, а ты пробовала уже с семьёй, а, договариваться о том, а, кто в каком пространстве обитает? Да, ты озвучила, что у вас там есть разные шкафы, да, всем достаточно теперь места и комнат. Ам, как таковой сам вот такой важный разговор о том, что вот теперь у вас у каждого своя комната, и вот там шкафы, и вот здесь у нас где-то мы вместе проводим время, а здесь- по отдельности. У вас такой был уже разговор?
Именно. Вот прям серьезного какого-то разговора не было. Были вот с моей стороны, знаешь, такие как всплески, когда меня вот уже, э, когда меня уже замучили, да, когда я уже хочу вот тишины какого-то и спокойствия. И я уже в этот момент, на на, как с раздражением, наверное, я бы сказала, уже высказываю: да что же такое, оставьте меня в покое, я хочу просто побыть одна.
Требования, мгм. Да, понимаю. Мгм. Да, понимаю. Ты знаешь, а, возможно, действительно, а, одна из причин может прятаться именно в том, что вы относительно недавно переехали в этот дом, и вам еще не удалось, а, вот так вот, э, честно поговорить и, скажем так, ну, расставить границы, да, по-честному. А, кто больше проводит время на 1 этаже, кто, может быть, на 2, кто в какой комнате, и как ты это видишь. Смотри, я тебе предлагаю, что так как ты, ам, самый ответственный и самый важный член семьи в этом, да, и все-таки есть такой момент, что ты точно знаешь, как ты хочешь, да, чтобы здесь какое-то время никто не появлялся, да? А вот в это время мы все, например, ужинали, и вы мне помогали готовить, э, к ужин, да? То есть, а, я предлагаю тебе честно поговорить с ними, потому что пока ты не скажешь, они телепатически, к сожалению, никак это не поймут, <chuckles> и не догадаются по твоим, а, крикам, что: "Ой, теперь после 3 сюда нельзя". Или нам: "С 2 до 3 сюда лучше не заходить". Поэтому
Видимо да. Ну да. Ну да, я как-то, знаешь, э, упустила на этот момент, э, мне показалось, что раз мы переехали в более большее пространство, то то всё вроде понятно. У каждого есть своя комната, есть там свое место, как будто бы это всё просто и легко, а на самом деле, получается, нет. Что все-таки надо как-то собирать всех в кучу, что-то объяснять. А вот как ты считаешь, вот с этими вещами, да, как быть? А, дом большой, а, ну как, не могу сказать, что он прям огромный, но он больше, чем в то пространство, в котором мы жили до этого. И сейчас появились, знаешь, вот как бы есть прям места хранения.
пожалуй Мгм. Мгм. Так.
И они до сих пор тоже вот в этих местах своих этих плавают, а, могут вещи одни здесь бросить, там, не знаю, дочь у меня может вообще снять кофту, и бросить просто ее на пол в моей комнате почему-то. Ну, она вот со школы пришла, и вот, как шла, ей захотелось кофту снять, и она ее просто там на полу оставила. И я просто так на это смотрю и думаю: "Ну что такое это? Ну сколько можно?" И я ей каждый раз говорю: "Ну сняла кофту, там повешала на вешалку, у тебя там есть своя комната". А то вот эти носки еще могут где-то валяться, не не мужа, а дочери вот именно. Там к она как раз подросток, и у нее вот с этой организацией вещей вообще полная проблема.
<chuckles> Так. Да.
Вот как ты считаешь, как в ой, не знаю, что можно придумать, чтоб как-то они запомнили вот это всё хранение, где какие пространства, где что хранится?
Мгм, да, поняла тебя. Слушай, а у меня сразу вопрос. А скажи, пожалуйста, когда вы жили, а, в жилье поменьше, у вас, э, были введены какие-то определенные правила относительно того, где чей шкаф и кто куда складывает свои вещи.
Ну, я не могу сказать, что прям какие-то жёсткие правила были. Может быть, потому что пространства было меньше. Как-то оно сразу всё бросалось в глаза, когда вот что-то где-то брошено и, там, не на том месте. Э, может быть, сама дочь как-то, знаешь, реагировала, что заметит это быстрее, и боялась как-то какую-то получить, может быть, ругань, или еще что-то. А тут, как будто бы, она вот прям расслабилась.
Хм. Как интересно. Так. Ага, я поняла тебя. Хорошо. А, скажи, э, ещё один вопрос. А ты рассматриваешь такой вариант как вот, э, правил и конкретно обговорить, какие, где вещи в каком шкафу обитают? Допустим, дочкины вещи в ее комнате должны обитать. К примеру, там ваши вещи в вашей, эм, спальне и ваших гардеробных. А общая, например, верхняя одежда, она, к примеру, обитает, там, а, у выхода гардероб, который. Ты такой вариант рассматриваешь правил?
Я рассматриваю, да, но вот как-то тоже не было такого момента, чтобы я прям вот всем рассказала. Смотрите, не п не проводила ин инструкцию, да. А, смотрите, это вот здесь, это вот здесь. Наверно наверно это мое упущение скорее всего.
Мгм, поняла я тебя. Да, ты правильно говоришь. Это, действительно, нужная вещь в вашем случае, в вашей семье, особенно в связи с тем, что вы переехали в больший дом и, как ты говоришь, как будто бы априори ощущалось, и все должны были понять, что раз дом больше, значит мы теперь, вот, мы теперь точно все уместимся и не будем друг другу мешать, да, и вещи дочери не будут обитать в твоей комнате. Но, как ты понимаешь, а, у всех в головах идет еще пока что перестройка. И еще, во-первых, не все перестроилсь, что вы живете в большом доме, а во-вторых, не было такого четкого, а, разграничения, да, и ввода каких-то правил, что, а: давайте мы с вами вместе поговорим и обсудим. Я это вижу так. Я бы хотела, чтобы здесь вот обитали куртки и обувь в этом шкафу. У тебя в шкафу все твои вещи, кроме верхней одежды, и ты, пожалуйста, если ты хочешь бросать эти свитера, пожалуйста, бросай в свою комнату. Как тебе такой вариант?
Ну да. Ну да. Это хороший вариант, да. Получается, ты мне щас ты м мне пр а, меня как бы прочитала, да, то что я вот, э, в своей голове это обо всём этом думаю, что должно быть именно вот так вот, и так, и так. И я теперь понимаю, что по факту, это как бы в моей голове присутствует, а в их-то голове этого нет.
Да, получается, они просто не владеют этой информацией, которая есть в твоей голове, да, такая, достаточно структурированная, что, ну, это же логично. А, к сожалению, люди разные, и мысли читать люди пока что не умеют. Поэтому единственный способ- это честно, а, поговорить, а, э, озвучить, как ты это видишь, чтобы был порядок. Потому что это именно тот самый разговор и та самая цель- просто банальный порядок в доме.
Да, именно так. Ну да, у я вот дочери единственное, что говорила- про ее очки, да. Что она должна их держать в 1 месте, потому как у нее 2 пары, она их ночит носит по очереди. И она вот где шла, там, где-нибудь сняла, и потом просто они могут оказаться где угодно.
Ну да, ты права.
И даже 2 пары ищем по дому. Просто
<chuckles> Да, бывает. Ты знаешь, относительно подростка, я могу тебе такую сделать подметку, что все подростки, они так себя ведут. Они всегда раскидывают вещи, у них как-то нету вот этого ощущения, что: "Ой, мама сказала, надо положить на это место, потому что я потом это не найду". Поэтому, в случае с подростком, нужно просто разрешить ему быть пока что таким.
Это точно. Наверно, да, но это единственный вариант, какой я вижу. Спасибо те за такую поддержку, что ты обратила такое хорошее внимание на вот эти детали, да, обратила внимание на то, что я это всё, там, продумываю, своим, э, домочадцам конкретно ничего не объяснила, да, а с них что-то х требую и хочу.
Да, рада была тебе помочь. Обращайся еще.
Да, спасибо, всего хорошего.